Eee, şimdi şöyle bir şey, platform, eee, bize, eee, müşterinin talebini ile ilettiği zaman hani biz istiyorsanız hani, eee, vermeyebilirsiniz parayı ama, eee, hani bu sizi kötü etkiler, olumsuz etkiler gibi bir şey söyledi. Çünkü biz, eee, gerçekten hani çok iyi yorumlar aldığımız ve belli bir, eee, kapasiteyi de doldurduğumuz için hep, eee, mutlaka, eee, her yaz bir süper ev sahibi oluyoruz. Eee, şimdi bütün bunları etkileyeceği için biz, eee, dolayısıyla, eee, orda, eee, d kabul ettik yani parayı, ücreti geri ödedik onlara. Daha doğrusu platform üzerinden geri aldılar ücreti, eee, a ama onun dışında bizi koruyan haklar, eee, var. Onları da koruyan haklar var ama, eee, daha çok müşteriyi, eee, koruyan haklar, eee, platformdaki haklar. Eee, dolayısıyla, hani böyle bir aksilik olduğunda ve müşteri hani şikâyetvari, eee, bir talepte bulunduğu zaman müşterinin yanında oluyorlar.
Hı hı. Evet. Hı. Anladım. Hıı. Hı hı, anladım yani aslında, eee, böyle bir süreçte elinden, eee, gelen bir şey de olmuyor gibi duruyor. Eee, bu noktada, eee, aslında, eee, ya şöyle bazı önerilerim olabilir sana. Eee, bunların tabii uygulanıp uygulanamayacağı konusunda, eee, karşılıklı olarak, eee, karar verebiliriz diye de düşünüyorum. Mesela, eee, hani evine alacağın, eee, müşteriye, eee, seçme olanağın varsa örneğin, eee, o müşterinin, eee, belki geçmişiyle ilgili, eee, birkaç bilgi alabiliyor musun? Eee, mesela böyle, eee, o kişi müşterilerin puanı ya da, eee, onların, eee, nasıl bir müşteri olduğuyla ilgili, eee, bir bilgi sahibi olabiliyorsan mesela, eee, ona göre müşteri seçebilir misin örneğin? Böyle bir imkânın olabiliyor mu?
Evet. Çok sevinirim. Tabii ki. Hı hı.